Başarısızlıktan öğrendiğin en önemli ders nedir?
Başarısızlıktan öğrendiğim en önemli ders, hiçbir zaman vazgeçmemek. Çünkü başarının asıl, amm, kilidi bu tür başarısızlıkları yaşayıp yine de denemeye devam etmektir.
Hımm. Evet, yani, bir anlamda "azim ve disiplin" diyorsun. Peki bir şeyi merak ediyorum, hani, böyle, yaşadığın bariz, mesela senin hayatını derinden etkileyen, eee, başarısızlıkların oldu mu? Ya da, hani, böyle, bir şeyi çok hayatını değiştirip, böyle, bir yerden bir yere savurdu mu seni, öyle bir anın var mı?
Tabii. Hı hı. Evet. Tabii, var. Tabii. Üniversiteden mezun olduktan sonra, emm, bir iş görüşmesine gitmiştim Türkiye'de, çok büyük bir firmada. Eee, ancak her ne kadar beni beğenseler de e başka biriyle devam etmek istediklerini söylediler. Ben de bunu normal karşıladım. Eee, başka şirketlere gittim, devam ettim aramaya, çalışmaya ancak her ne kadar, eee, bu kadar arayışımın üzerine devam etsem de bir türlü o istediğim işler ya gelmiyordu ya da istediğim yerler beni almak istemiyordu.
Hımm. Evet. Anladım.
Ben de, emm, lisans hayatımdayken bir şey yapmayı çok istemiştim. Yurt dışına taşınıp, yurt dışında yüksek lisans, doktora vb. şeyler yapıp orada kalmayı denemeyi istemiştim. Evet.
I hı. Hımm. Peki çok özür dilerim, bir şeyi merak ettim, hep aynı tarz işlere mi başvuruyordun, hani, farklı firmalarda olmak üzere ama yoksa, hani, böyle, farklı farklı iş kollarına da başvurduğun oldu mu farklı firmalarda?
Yani, mühendis olduğum için genelde kendi mühendisliğimle alakalı, eee, konulara başvuruyordum.
Hımm. Hımm anladım.
Emm, daha sonra Devam edeyim konuşmama. <clears throat> Evet, evet. <chuckles> Sorun değil. Eee, yurt dışında da okullara başvurmaya başladım, amm, ama tabii onlarda da ilk başta istediğim yerlerden, eee, ardı ardına ret geliyordu. Daha sonra dedim ki, "Benim şöyle kendime bir yatırım yapmam lazım. Şöyle bir 1 sene oturayım, çalışayım, projeler üreteyim. Ondan sonra bu yurt dışındaki üniversitelerin hepsine teker teker tekrardan başvurayım." dedim. Bu istediğimi yaptım, emm, ve bu sefer başardım. <chuckles> Şu an çok güzel bir okulda okuyorum.
Hımm. Evet, ya, yurt dışına devam edelim. Pardon sözünü kestim. <chuckles> Hımm. Hımm. Anladım. Hı hı. Süper! Peki şeyi merak ettim, yani, eee, acaba, hani, yaptığın, yani, mesela diğer o firmalara başvururken yaptığın bir hata mı vardı yoksa sence, hani, bu, ööö, ımm, eğitimden dolayı bir eksikliğin olduğu için mi, y eee, alınmadın oralara? Ne düşünüyorsun?
Amm. Yani, emm, benim düşüncem Benim rakiplerim her zaman benden daha, amm, yüksek bir eğitim düzeyine sahiplerdi. Mesela şöyle söyleyeyim, ben lisans mezunuysam karşımdaki rakiplerim genelde doktora sahibi ya da yüksek lisans sahibi olmuş oluyordu. Ya da zaten, eee, endüstride 5 senelik, 3 senelik, işte, 7 senelik gibi deneyimleri olan insanlar oluyorlardı. E, bu gibi bir eksiklik çıkıyordu benim karşıma.
Hımm. Evet. I hı. Anladım, yani, aslında belki de, eee, tecrübe, ya, tec ama tecrübeyi elde edebilmek için de bir işe girmek gerekiyor tabii. Yani, onun için de bir yere kabul olunmak gerekiyor. O zaman belki de oradaki en büyük eksiklik eğitimdeki, hani, bir alt seviye olabilmesiydi. Sen de zaten bunu tamamlayarak aslında bir anlamda kendini rakiplerinle eşitledin mi diye düşünüyorsun peki, yani, senin kafandaki şey bu mu oldu?
Hı hı. E, tabii. Hı hı. Hı hı. Şu an eşitlemekten ziyade önlerine geçiyorum diyebilirim, yani. <chuckles> Çünkü şu anda, emm, yurt dışında okuduğum okulda gerçekten güzel bir konu üzerinde yüksek lisans yapıyorum. Emm, robotik alanında geleceği olan bir bölüm. Eee, bu yüzden, eee, rakiplerimin biraz daha önüne geçmiş gibi hissediyorum şimdiden.
Hımm. Peki, hı hı. Hı hı. A, ne güzel. Hımm. Anladım. Bi birazcık robotikten bahsedebilir misin? Mesela nasıl bir dal bu? Yani, hani, tabii ki robotlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, o kesin ama robot üretmek konusunda mı yoksa onu programlamak konusunda mı? Yani, yaptığın şey tam olarak, eee, nasıl bir, eee, yüksek lisans?
Hımm. Hı hı. Hımm. Hı hı. <tsk> Anlatayım. Şimdi benim, emm, yüksek lisansımın konusu mobil algılama ve robotik diye geçiyor. Bu nedir hemen anlatayım. Ben robot yapmıyorum. Ben o robotun nasıl hareket etmesi gerektiğini aslında ona öğretiyorum. Yani, örnek vermek gerekir Tab Tabii, tabii. Mesela, örnek vermek gerekirse bir otonom araç düşünelim. Bu da bir sonuçta robotik, emm, proje sayılıyor. Mesela siz bir, eee, otonom araca bindiğinizde farz edin ki bir taksiye bindiniz ve sürücüsü yok. O taksi nasıl gidecek, nereye gidecek? İşte bunların yazılımlarının yapılması gerekiliyor. Bir konumdan başka bir konuma, eee, düzgün bir şekilde nasıl gider? Eee, bu gibi şeyleri yapıyorum.
Hımm. Hımm. Programlama mı gibi bir şey mi? Hımm. Hı hı. Anladım, peki şeyi merak ettim: Şimdi, hani, bu firmalara kabul edilmediğinden dolayı bir, eee, şey, yaşadığını düşündün ve sonuçta yüksek lisans yapmaya karar verdin ve belki seni daha önce düşündüğün bir alana mı yöneltti yoksa daha önce hiç düşünmediğin bir alan mıydı robotik? Yani, belki de diğer, emm, rakiplerinin önüne geçmek için yaptığın bir şey miydi diye de merak ettim.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hımm. Hımm. Aslında bu benim her zaman istediğim bir konuydu. Yani benim lisans dönemimde bu konular üzerine çok girilemiyor. Çünkü biraz zor konular ve lisans eğitimi için biraz, eee, nasıl söylesem, emm, gelişmiş kalıyor. Yani, bu yüzden, eee, yüksek lisans ve doktora seviyesinde verilen eğitim bunlar. Ancak ben yine de lisanstan sonra kendimi bir bu alanda denemek istedim ama gördüm ki eksiğim var ve bunu, eee, eğitimime devam ederek, emm, <tsk> kapatmaya, emm, çabaladım. Çabalıyorum da.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Anladığım kadarıyla zaten güzel bir yolda gidiyorsun. Yani kendine yepyeni bir, eee, yol açmışsın ve o yolda devam ediyorsun. Peki, eee, başka türlü başarısızlıklar var mı? Yani, illa mesela, hani, okul başarısı, iş başarısı olmak zorunda değil, e, başka bir ne bileyim sosyal hayatta bir başarısızlık olabilir, i belki bir, hani, ilişkide bir başarısızlık olabilir. Aile hayatında bir şey olabilir. E, herhangi bir şey geliyor mu aklına?
<chuckles> Evet. Ha! Tabii, tabii. Hı hı. Tabii, canım. İlişkilerde hiç başarısız olmayan yoktur herhâlde bu dünyada. <chuckles> Emm
Hı hı. Nasıl bir şeydi? Bir de seni nasıl etkiledi tabii, onu da öğrenmek isterim.
Tabii, tabii, söyleyeyim. Benim çok güzel bir ilişkim vardı. Üniversitede tanışmıştık. Emm, üniversite 2'nci sınıftayken ve sonrasında tabii, ııı, seneler geçtikçe birlikte seneler geçtikçe artık 3 senemizi doldurmuştuk ve hayatımızı birlikte kurma planları yapıyorduk. Ama sonra, emm, biraz o tarafın farklı şeyler istemesi. Biraz benim tam onun isteklerini yerine getiremeyecek olmamdan dolayı biraz başarısızlıkla sonuçlandı bu ilişki ve bitmek zorunda kaldı. Aaa, bu benim
Hı hı. Hımm. Evet. Hımm.
ilk ilişkimdi. Yani, ilk gerçek ilişkimdi. Bundan dolayı bittikten sonra ben, emm, tamamen artık, hani, yere çakılmıştım diyebilirim, yani. Bir süre hatta yataktan falan çıkmadım <chuckles> kendimi toparlamak için.
Anladım. Hımm. Peki bunu mesela neden, hani, kendine yönelik bir başarısızlık olarak görüyorsun? Belki karşı tarafta olmayan ya da ne bileyim belki de bir, eee, dinamik yürümedi ikinizin arasında çünkü sonuçta bir ilişkinin içerisinde 2 kişi var. Eee, hani, emm, karşı taraf açısından da bir başarısızlık mı? Yoksa, hani, emm, yani, yapamadığınızı düşündüğünüz için mi bir başarısızlık olarak görüyorsun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, bu aslında tek benim başarısızlığım değil. Bu onun da başarısızlığı çünkü bir ilişkiyi tek kişi Evet, tek kişiyle yürümüyor ilişki. Emm, 2 kişinin de bir şeyleri ortaya koyması gerekiyor. İkimiz de başaramadık. Ama, eee, yani, bu da bir başarısızlık örneği. Buradan da çıkaracağımız ders, emm, yani bir ilişkide başarısız olduk diye bir daha ilişki yapmayacak mıyız? Aaa, bundan derslerimizi çıkartacağız. Neyi yanlış yaptık. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz. Bir sonraki insana, eee, daha iyi versiyonumuzla yaklaşacağız.
Hı hı. Yürütemedik diyorsun. Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. Aslında ne kadar güzel. Mesela kendini de bu, uuu, bir noktada eleştirebiliyorsun anladığım kadarıyla. Yani, hani, dönüp bakıp ilişkinin içerisinde, "Acaba yaptığım hatalar neydi?" diye herhâlde soruyorsun ki geldiğin noktada hem kendim başarısızdım hem de belki karşı tarafta da başarısızdı ama biz bu ilişkiyi yürütemedik diyoruz. Peki bu deneyim seni tabii, duygusal olarak çok etkilemiştir, eee, eminim. Ama, yani, eee, seni peki şey olarak da, eee, büyüttüğünü düşünebilir misin? Yani, hani, bu ilişkiyi yaşamasaydım belki mesela hayatta şunu yapamazdım diyebileceğin bir şey var mı?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hımm. Yani, bana tabii ki de çok güzel katkıları oldu. Özellikle yabancı dil konusunda bana çok katkıları oldu ve belki o olmasaydı. O ilişkim olmasaydı. Ben bunun farkına daha geç varabilirdim ya da onunla birlikte tanıdığım arkadaşlarım. Yani onun çevresinde tanıdığım arkadaşlarım beni biraz daha şu an yapmak, eee, üzere olduğum, eee, kariyerime yönlendirdi. Yani, aslında baktığımız zaman dolaylı olarak bana tabii ki de çok fazla etkisi oldu.
Hımm. Evet. Hımm. Ya, aslında her bir basamak, bir başka basamağa belki de sebep oluyor, diyebilir miyiz? Peki, yani, eee, mesela, eee, sen de kişisel açıdan baktığın zaman. Hani, eee, tarz olarak ya da, ımm, du he sadece duygusal açıdan değil de mesela kendimde şu özelliğimi geliştirdim dediğin bir şey var mı bu ilişkiden çıktıktan sonra? Hani, sadece yeni biriyle bir ilişkiye girmek anlamında değil ama şu konuda daha güçlüyüm, daha kuvvetliyim, dediğin bir şey var mı?
Evet. Tabii. Hımm. Hı hı. Var. Duygusal olarak daha, eee, güçlüyüm artık. Çünkü önceden biraz daha kırılgandım. Yani, eee, küçük küçük anlamlardan ya, küçük küçük davranışlardan küçük küçük anlamlar çıkarmaya çalışıyordum. Eee, ve bu beni biraz yoruyordu açıkçası. Ama aslında, emm, konuşmanın, yani iletişim kurmanın ne kadar güçlü olduğunu ben bu ilişki içerisinde öğrendim. Eee, yani, bu da bana bir etkisi oldu açıkçası. Bu şekilde de kendimi geliştirmiş oldum.
Hı hı. Hımm. Yani, aslında belki de bazı şeyleri konuşsaydınız düzeltebilirdiniz diye düşünüyorsun. Öyle mi?
Aslında, emm, tam öyle değil. Yani, başlarda tabii ki de öyleydi sorunlarımız ama sonra baktık ki konuşunca da bunlar çözülemiyormuş. Eee, yani, ar artık ilişkinin ömrü tamamlanmış.
Hıı. Hı hı. Anladım Evet, belki de, yani, eee, zaten zorlamanın anlamı yokmuş belki de. Peki şeyi de merak ediyorum, eee, böyle, tabii, başarısızlık olduğu zaman insan, hani, bazen sonradan aldığı dersleri görebiliyor, aradan bir süre geçtikten sonra diyor ki iyi yaşamışım, eee, iyi ki böyle bir şey başıma gelmiş ki ben de bugünkü bu hâlime, yani, kendi hâlime bu şekilde devam edebiliyorum, idame edebiliyorum diye. Peki pişmanlık duyduğun bir şey var mı hiç?
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. A, var tabii. İlişkimiz içerisindeyken ona yaptığım bazı davranışlardan şu an pişmanlık duyuyorum. Yani, o an yaptığım zaman bir sinirle yapılmış bir davranıştı bu. Kendimi haklı görmüştüm ancak üzerinden biraz zaman geçip geriye dönüp baktığım zaman gerçekten pişmanlık duyulası bir davranışlarmış onlar. Ya had a haksızlık yapmışım.
Hı hı. Hımm. E, p eee, peki, aynı şekilde mesela s zi onun da sana karşı olan haksızlık yaptığı ya da farklı şekillerde davrandığı şeyleri hâlâ mesela kendi gözünle eee, mi mesela değerlendiriyorsun, yoksa acaba o da kendi tarafından haklı y mıydı diye bir empati de kurabiliyor musun?
Kuruyorum tabii ki de. Yani, bu benim belki de en önemli özelliğimden 1 tanesi. Başkalarının bakış açılarından bakmaya çok özen gösteririm ben. Yani, bir insan bir davranışı yapıyor ama neden yapıyor? Bunu anlamak, eee, asıl o problemin altındaki gerçek nedeni ortaya çıkartıyor.
Hı hı. Hımm. Evet. Doğru. Bir de bir şey bir şey merak ediyorum. Mesela, eee, başarı ve başarısızlık konusu, ııı, aslında birazcık böyle çok subjektif, ya. Yani, bazı insanlara göre mesela başarı çok farklı olabilirken, eee, bazı insan ya da başarısızlık çok farklı olabilirken... Mesela, yani, ilişkinde bir başarısızlık dediğin, işte mesela, hani, ilişki yürümediği için ama o 2 taraflı bir şey olduğu için bir başarısızlık olmuş ya da onu belki başarısızlık olarak da görmemek lazım. Hani, gitmeyen bir ilişki gitmedi belki, belki de doğru insan değildi. E, iş olayında da mesela baktığımız zaman aslında çok büyük bir başarısızlık olarak görmüyorum ben bunu. Birazcık başarısızlık tavrı kavramını senin kafandaki şeyi açar mısın, yani, sana na ne hissettiriyor tam olarak?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Ha ha. Hımm. Yani "başarısızlık" kavramı aslında bir şeye, emm, bir emek harcıyorsunuz ve o emeğinizin karşılığını ya beklemediğiniz şekilde alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. İşte bu benim için bir başarısızlıktır.
Hımm. Hımm. Anladım. E, o zaman, e, belki birçok belki küçük alanda da mesela bir şey olduğunda bunu başarısızlık olarak mı hissediyoruz peki bir şey olduğunda? Ufak bir şey mesela, çok da önemli bir şey değil ama, yani, misal onu da mı başarısızlık olarak kabul ediyorsun yoksa “ya bu başıma geldi, tamam oldu bitti geçti, ben bunu hallederim“ tarzında mı bakıyorsun? Yani, hı hı.
Hımm. Hı hı. as aslında bunların hepsi bir, iii, küçük küçük aslında başarısızlık. Yani, başarıya giden yolda, eee, bir sürü başarısızlık. Yani, benim ilkokulda bir öğretmenimin söylediği çok güzel bir hikâye vardı. Edison da, emm, ampulü bulana kadar 900 tane de e, deneyi, eee, başarısızlıkla sonuçlanmış diye.
Hı hı. Hı hı, hı hı.
Tabii, Edison'a sorsak bunların hepsini başarısızlık diye mi nitelendirir yoksa başarıya giden yoldaki küçük adımlar mı der. Orasını bilemem ama ta tabii bunların hepsini de ben başarısızlık olarak nitelendiriyorum.
Evet. Aslında biraz da bakış açınızı, hani, gör görmeye çalışıyorum. Yani, hani, işte, o küçük adımlar olarak başarıya giden yoldaki şeyler mi bunlar? Yardım edenler mi yoksa, eee, hani, ehe, başarısızlık mı? Peki bir şeyi daha merak ettim. E, aile ortamında mesela, eee, başarısızlıkla karşılaşıldığında anne, babanın tepkisi nasıl olurdu? Bazen de çünkü bazı şeyleri öğreniyoruz, ya, hani, bize ait olmayan duygular olabiliyor. Ne dersin hiç gözlemledin mi anne, babandan gelen şeyleri de?
Evet. <chuckles> Hıı. Hımm. Hı hı. Yani, tabii, benim ailem her ne kadar çok destekleyici bir aile olsa da yer yer, tabii ki de benim başarısızlıklarımla, emm, <smacks lips> benim yüzüme vurmaları da oldu tabii. "Bunu nasıl başaramazsın? İşte, sen bunların üstesinden gelmeliydin." gibi, emm, söylemleri oldu, ki bu da insanı
Peki, senin haricinde mesela senin başarısızlığın değil de mesela kendileriyle ilgili bir şey olduğunda başarısızlığı nasıl karşılıyorlardı? Yani, ke a ken mesela annen ya da baban mesela bir konuda başarısız olduğunu düşünüyor. Kendileri nasıl karşılıyordu, nasıl göğüslüyorlardı bu başarısızlığı?
Hıı. Hı hı. Yani bunu bir ders olarak çıkarmaya çalışıyorlardı.
Hımm. Anladım. Ya, aslında sende de belki onlardan kaynaklı bir şey olabilir mi, yani, bir görüş açısı?
Yani bir ders olsun bu Tabii ki de, tabii ki de. Sonuçta onlar benim anne, babam. Ben onlardan gördüm bunların he hepsini. Benim davranışlarım aslında b bir nebze onların yansıması.
Hımm. Evet, değil mi? Yani, aslında, mesela bunu görebiliyor olmak da güzel, aslında iki taraflı da görebiliyorum, yani, hem, eee, başarıya giden adım adım gibi bir şey de görüyorsun hem bir yandan da bunun başarısızlık olduğunu kabul ediyorsun. Ufak bile olsa bunu değiştirmek için uğraşıyorsun, eee, gibi görüyorum. Çok keyifli bir k sohbetti, çok teşekkür ediyorum bu arada.
Evet. Hı hı. Evet, evet. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.